えとですね、ま、ちょっと愚痴にはなってしまうんですけれども、あの、アドバイスできるようなことがあれば、お願いしてもよろしいですか？
ええ。 はい、もちろんです。どうされました？
えとですね、あの、わたくしあの、アメリカに住んでおりまして、で、それでですね、あの、ま、結構長い間ですね、まあ、日本に暮らしてたので、ま、こアメリカでは新参もんなんですね。でええ。それであの日本のコミュニティにちょっと参加したりとかして、やっぱりあ初めやっぱり、どうしても引っ越ししたらお友達が欲しいと思ってしまったんですね、わたくし。
はい。 あ、そうなんですね。うん。 そうですね、確かにね、そういったね、地域のコミュニティってすごく大事ですよね。
ええ。 ええ。でそれにちょっと参加してみたんですけれども、いや私みたいにまあ、あのまあ、なかなかの年齢で、引っ越してくる人はまあ、いなくってですね。あの、もう昔から、ずっとアメリカに住んでる方達ばっかりのコミュニティだったんですね。まあ、3つ行ったんですけど、3つともあの、来たばっかりの人は全然いなくって。あの、皆さん、古くからいらっしゃる方ばっかりだったんですね。
はい。 うんうん。 ええ。 ああ、そうだったんですか。
ええ。 ええ。で、まあ、新しい、い、土地なので土地なので、私も色々聞きたい事もあるし、えっと、何でしょうか、あの、自分の価値観ってどっちかと言うと、もう日本が長かったので、えっと、どっちかと言うと日本寄りですよね。どっちかと言うとじゃなくて、もう、100%日本寄りなんですけれども。うん。なんかその、ああ、空気を読んだりとか、まあ、その、ああ、相手にまあ、あまりその、スタレストレートでものを言わないとか、やっぱりそう言うのって普通にもうーん、何だろう、日本人っぽいって言うか、なんですね。で
はい。 ええ。 ああ、そうですね、確かに、うん、日本人であればね、ちょっとこう、謙遜をしたりとかね、ストレートな言い方、こう、避けたりとかね、そういったところって、やっぱ多いですよね。
うん。 ええ。 ええ。 そうなんです。なので、あの、やっぱり、その、はじまあ、慣れてないので、そう言う風にしますよね。で、それは、まあ、自分のこ、価値観なので、あの、別にそれが悪いとも思ってないし、ええ、変えるつもりもないんです。それは、まあ、うーん、時間とともに変わっていくのかもしれませんし、なんとも言えないんですけれども。あの、でも、まあ、そこでですね、なんかやっぱ、そのコミュニティの人達からの人達から、ん、うーん、何だろう、ああ、なんでそんな小さな事になんかちょっと質問したりとか、聞いたりとかすると、もう絶対返ってくる言葉が、「え、なんでそんな小さな事に気にしてるの」って。なんかなんかし分かんないけど、「小さな事に」って言うんですよ。ちあの、え、小さい事、小さいって、それあなたの価値観。え、私の価値観では別に小さくありませんし、みたいな。うん。なんか批判するみたいな言い方をしてくるんですね。
はい。 うんうん。 ええ。 うんうん。 ええ。 うんうんうん。 なんかね、うん、それだけ、ええ、聞くと、ちょっとトゲがあると言うかね。なんか、ね、そんな言い方しなくても良いのに、なんて事思っちゃいますよね。
そうなんですよ。 そうなんですよ。で、ストレートで、ものをまあ、言う事に慣れてしまってる方達だからかもしれませんけど、まあ、その、例えば、「遠回しな言い方しちゃって」とか、なんかそう言った、まあ、批判って言うんでしょうかね。うん、うーん、なんかそれが、「ああ、ほんと日本人っぽい」「あなたも日本人ですけど」って、私はすっごく思うんですけども。「なんか日本人っぽいよね」とか、なんかなんか、そう言う事を言って、もう皆頷いてたりとか、「わ、気持ち悪い」って、私思っちゃうんですけどね、逆に。うん。
はい。 うん。 ええ。 ああ。 なんかね、ちょっといわゆる、なんか、アメリカかぶれになってしまったみたいなね。
そう、私にはほんとにそれにしか見えなくって。「いやいやいや、あなた達日本人ですけど、アメリカ人じゃありませんよ」って。ほんとに、もうほんとに喉からでもうね、ほんと出そうなんですけれども、なんかそれを、また押し付けてくるんですよね。どっちかと言うと、まあ。「アメリカに住んでんだから、そんな事に、細かい事に気にしないの」とか言って。「アメリカに住んでる時、うちの主人細かい事気にしますけど」と思っちゃうんですよね。もうバリバリのアメリカ人ですけど。うんうん。
うーん。 はい。 うーん。 ええ、しかもね、そう言ったうんうん、アメリカであればね、自由な国だからこそね、色んな考えを持ったりとか、色んな主張だって自由なはずですしね。なんかちょっと、なんか狭いコミュニティと言うか、閉鎖的な雰囲気を感じてしまいますよね。
ええ。 ええ。 そうなんです。そうなんですよ。なので、まあ、あの、他のコミュニティに挑戦したりとかして、ああ、まあ、さんかしょに回ったんですけど、もう相対的に言えば、まあ、皆さん、そんな感じだったって言う感じを受けましたね。なんか私が身構えてるのかもしれないですし、まあ、偏見の目で見てるのかもしれないんですけど。なんか、うーん、なんか、うーん、何だろう、ちょっと違和感しかなくって。
うんうん。 はい。 うんうん。
うん。ちょっと私には、ああ、合わないなっていう感じで。ええ。思ったんですけども。まあ、でもそれは自分の価値観だし、まあ、この方達の価値観は、まあ、こういう価値観なんだねって。でも情報取れるんであれば、やっぱり、そういう、うう、ところに入っておくと、後々得することもあるかもしんないから、困った時には、あの、日本人同士助け合うような、コミュニティなのかなっていう期待も
うん。 ええ。
ああ、してたんですけれども、でもなんとなく、そんな感じでも無さそうなので。うーん。なんでしょうかね。うーん、なんかそういった。うーん。
うーん。 そうですよね、確かに。まあね、これがちょっとね、仕事とか、そういった関係だったら、まあ、その期間とかその人がいるうちはね、上手く付き合っていかないといけないかななんて時もね、場合によってはあるかもしれませんけど、やっぱ地域のコミュニティとか友達を作るっていうところではね、やっぱりこう自分に合うかなとか、ちょっと会話をしてて辛いなっていう風に感じたら、やっぱりこう、ご自身の気持ちとか考え、価値観を守るのが、すごく大事んなると思うので、無理をせずにね、ほんとにもう、あの、最低限だけ、「ああ、そうですね」って言って話だけ合わせて、すぐに抜けてくるとか、ほんとに必要な情報だけをね、こう、取るんだってこういう風に割り切ってしまって、そこはね、合わせる必要まではね、やっぱ自分の心を傷つけてまで合わせるっていう必要はないかと思いますね。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
うーん。ええ。 うーん。 ええ。 ええ。 ええ、そうですよね。ま、私は私ですし、相手も相手ですし。でも切り分けなきゃいけないな、と思ってるんですけど、なので、やっぱり、その、なんでしょう、コミュニティとかには、もう、あの、行きたくなくなったので、あの、まあ、行かないっていう選択をしようと、お、したんですね、ししたんですけども、やっぱり、ん、ちょっとしたことで、あの、なんか、そういった誘いとかあった時に、ま、断るっていうのも、なんか、うーん、まあ、なんでってやっぱり聞かれるので、あの、まあ、それは嘘ついてるんですけど、ああ、もう、ほんとに先に予定入っちゃってねっていう風に言ってるんですけど。うん、だ、うん。ええ。
うんうん。 ええ。 うん。 うんうん。 そうですね、うん、そういった時はね、嘘も方便ですからね、全然こう、まあ「家族との予定入ってるんだ」とかね、「ちょっと会食とか先約入ってるんだ」なんて全然断ってもね、あの、問題にはならないとは思いますよ。
ええ、ええ。 うん。 うん。うですよね。まあ、なんなら、あの、なんでしょう、その「あのあの方たちみたいにはっきり言ってもいいのかしら」って思ったりもしたんですけども、それだったら結果になっちゃうなとか思って。うーん。もうちょっと優しい言い方してくださいよとか、あの
うん。
えい、うーん、もうちょっとお手柔らかにとか、もう一言、言いたかったんですけど、ん、なんかもう言いたいわ、とやっぱりま、今でも思ってるんですけど、まあでもそこもやっぱり、切り分けた方がいいなって。
ええ。 うーん。 ま、言ってね、関係が改善される可能性があるのであればね、言うって言うのもひとつ手かもしれませんけど、ああ、でもそう言うのを言うったりとかね、お互いこう言うの言わないと、すね、あ、ま、ギスギスするんだなっていう場所であればね、やっぱそこのコミュニティにこだわる必要もやっぱり無くなってくるのかなと思いますので。ここ最近だとね、SNS とかでこう、ま、それこそ Facebook とか Instagram とかでこう、近くにいるのかなっていう方と、ちょっとこう、オンラインで連絡を取り合ったりとか。後はね、もしこう、ご自身に趣味とか好きな事とかがあれば、そういったのをもとにね、こう、オンライン上でのコミュニティとか、そう言ったところの交流っていうのでもね、十分こう、繋がりって感じられるところはあると思いますので、ひとつそういったところに、ちょっとこう、チャレンジしてみるっていうのはいかがでしょうか？
ないな。 ええ。 うん。 うーん。 ええ。 うーん。 ええ。 そうですね。なんか私 SNS しないんですよ。なので、そこからは取りには行かないんですけれども。なんか前やってたことあったんですけど、もう疲れちゃって、もう一切しないっていうことの方が、もうすごく自分は楽になったので。うん、なので、もう、それ今やってないんですけれども、まあ、オンライン上でこううん、そうなんです。なので、やっぱ自分からなんでしょう、新しいコミュニティ探して、あのまあ、日本人のいないコミュニティを選ぼうかなっていうのが最終的な決断なんですけれどね。その方が
うんうん。 ええ。 ああ、そうだったんですね。うんうん。 うんうん。 そうですね、なんか実際友達とかね、仲良くなってしまえば、ま、日本人だったりね、何人だったって言うのは、あんまり関係なくなってくると思うので。なんか幅広くね、色んなコミュニティとかを見て、後はまあね、ちょっとこう、その中でも息が合う人とか、友達になれそうな方って言うのは出てくると思いますから、なんかそう言った人とかを通じてね、なんかこう、居心地が良いな、なんて思うコミュニティを見つけられると良いですね。
うーん。 うんうん。 ええええええ。そうですよね。 うん。 ええええ。 うん。 そうですね、うん、やっぱり居心地悪いと思った時はまあ、それはもう、パスって切った方がいいですね、やっぱり。うんうん、ですね。
うんうん。まあ、ほんとに仕事とかと違ってね、そこでお金が発生するわけでも、なんかね、契約をしてるわけでもないですから、やっぱりコミュニティとか友達とかっていうのはね、自分がいて居心地がいいな、あ、ここでもうちょっと話ししたいなって、そういった方々とね、関係を深めてくのが一番いいかと思います。
うん。 うん、そうですね。 うんうんうん。 うん。 うん。 そうですね、なんか、うん、そうですね、その方がいいですよね、なんか違和感感じながら、あのうん、そのまあ、まあ、もうなんか裏でこう言われてるだろうなっていうことは、すもう想像もつくので、まあ、言われてないかもしれませんけどね、まあ、相手にもされてないかもしれませんが、まあ、ついついそんな風に考えたりとかするんですよね、なんかマイナスに考えちゃって。うん。
うんうん。 はい。 うん。 そうですね、ま、せっかくね、うん、あなたとしてのその価値観とか考えで素敵な考えがあるんだからこそ、やっぱそこに無理やり合わせてね、今の自分が変わってしまうとね、ま、旦那さんであったり、これまでのあなたの友達とかでね、悲しむ方もね、絶対出てきてしまうと思いますから、ひとつね、自分の事を大事にしつつ、今の自分にとって居心地がいい、合うと思うようなコミュニティ、そっちの方にいき意識を向けて、ちょっと合わなかったなと思ったような日本人コミュニティの方からね、それとなくこう疎遠にしつつ、ま、なるべくね、なんか変に困った時に絡まれたりとかしても、結構ストレスかかったりとかもするかと思うので、うん、ま、そこはほんとにご自身にとって、やっぱり無理のないストレスのかからない付き合い方っていうのをね、するのがいいかと思いますね。
ええ。 うん。 ええ。 ええ。 ええ。 うん。 うん。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 うんうん。 そうですね、うん。まあ、やっぱり、うん、私は私なので、ええその、まあ、無理やり自分の価値観を変える必要もないなと思ってるので、うん、なんか付き合い方は、ああ、ちょっと距離を置いて、うん、俯瞰して見れるぐらいの心の余裕を持って、やってみたいかなって、うん、思いました。ちょっとふつふつとね。うん、なんかまあ、不満というかまあ、ネガティブな考えがあったんですけど、お話聞いて頂いてありがとうございました。ちょっと少し楽になりました。
ええ。 ああですね。うんうん。 あ、いえいえ。お役に立てたようであれば、何よりです。あのコミュニティですね、素敵なところ見つかるといいですね。
ありがとうございました。
どういたしまして。